Okay, also war da schon wirklich sehr, sehr viel Veränderung in deinem Leben, und das geht natürlich, äh, grade am Körper oder auch am Unterbewusstsein- was ja ganz viel mit Schlaf auch zu tun hat- nicht vorbei. Du nimmst da wahrscheinlich einiges mit nach Hause oder dann auch mit ins Bett und liegst dann wach und grübelst und scrollst die ganze Zeit. Das ist anstrengend und grade arbeitet dann verarbeitet dein Gehirn ja noch mal alles, und du machst dir deine Gedanken und so dann einzuschlafen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendjemandem leicht fällt. Hast du denn schon mal versucht, das Handy einfach auch mal 'ne Stunde, bevor du ins Bett gehst, wegzulegen und dich nicht, äh, berieseln zu lassen oder oder irgendwelche Medien zu konsumieren, sondern einfach mal ein Buch zu lesen oder Zeitung zu lesen oder irgendwas oder dich anderweitig zu beschäftigen?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, also das nehme ich mir sprichwörtlich jeden Tag vor und mache es jeden Tag nicht. <chuckles> Also, ja, ähm, ich mache es auch au mein mein Handy auf lautlos, also ich mache es auch ü nachts mach ich's auch auf so Airplane Modus, ja, Flugmodus, ähm, so zumindest, dass ich nicht irgendwie im Schlaf gestört werde. Ähm, ja, also das aber so, du hast schon recht, also, ich nehme es mir vor, aber ich habe die Disziplin nicht.
<giggles> Okay. Was Ja. Also, dein innerer dein innerer Schweinehund steht dir noch im Weg selber, da diese, <clears throat> diese Konsequenz zu haben, äh, zu sagen: „Ich lege das Ding jetzt einfach weg.“ Aber guck mal, du wie du erzählt hast, hast du ja bei ganz in ganz vielen Bereichen deines Lebens so eine Power und auch so eine Konsequenz, Dinge durchzuziehen, äh, mal den Kontinent zu wechseln, wieder in ein anderes Land zu ziehen, eine in eine andere Kultur. Da sollte das ja 'n Leichtes für dich sein, mit ein bisschen Unterstützung, vielleicht einer App, die dein Handydisplay sperrt, das Handy mal einfach wegzulegen und abzuschalten. Oder, was hältst du davon?
Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Hm. Ja. Mhm. Absolut, das ist 'n 'n guter Punkt. Was hast du gesagt mit der App, also, das das mit 'ner Hilfe von der App?
Es gibt Apps, die kannst du so programmieren, dass die mal für 'ne Stunde oder so dein, äh, Handy-Display sperren und du das Handy dann einfach nicht benutzen kannst. Oder du besorgst dir einen besorgst dir einen kleinen Handytresor, so was gibt es auch und schu tust das Ding dann einfach mal weg. Ja, aber
Ja. Mhm. Oh. Das ist 'ne super Idee. Okay, 'n Handy-Tres ja. Das heißt, du machst dein Handy rein und du hast keinen Zugang? Okay.
ähm, du du musst es durchziehen. Genau. Richtig, richtig.
Ja. Okay. Ja.
Was hast du denn noch so- ich sage mal- für für Interessen, wo man dich von diesem Handy weghalten könnte? Was man sagen kann, was du vorm Schlafengehen machst? Hast du es mit Sport versucht? Direkt vorm Schlafengehen ein Power-Workou
M Ja.